Ah okey. Um, share ko na lang din, yung experience ko sa online class bale, yung kaklase ko before na noon nung face to face pa yung klase. Na parang normal pa, eh, ano siya, consistent top honor siya. Kumbaga parang talagang isa siya sa mga pinaka-matatalino kong ka-batch, during face to face and nag-co-contest pa nga siya eh, kumbaga parang regional, kasama yung eskwelahan namin. Pero nung biglang nag-online class, talagang makikita mo, na nag-slump siya kasi, unang-una palagi siyang absent sa eskuwela at sa online class, pangalawa palagi siyang na-ko-call out ng teacher kapag ano, um, ang tawag dito, kapag nag-re-mind na, ng mga dapat ipasa like performance task or assignment. Kasi yung mga teachers namin may protocol sila, na dapat nilang i-call out yung mga estudyanteng hindi nagpapasa on time. So yun parang palagi kong napapansin na, palagi siyang na-co-call out siguro 90% or 95% of the ano majority talagang pa palagi siyang kasama, ayun. So yun parang napansin ko na talagang negatively affected siya, kasi nga, siguro maraming distractions, sa bahay niya, noong panahon ng pandemic or madali lang din siyang ma-distract. Siguro ano, nalaman ko din na na-adik pala siya sa ano online game na Genshin Impact. Kung familiar po kayo sa game na yun, nalaman ko sa mga kaibigan ko or parang na-tsismis namin na kaya pala siya nagsa-slump eh adik siya or na-aadik siya sa online game so yun. Ayun negatively affected talaga siya or parang na-impact siya ng ano, biglang switch sa online class.
Mm. Mm. Oo. I see. Mm. Oo, oo. Mm. Ah. Online, oo. Oo. Mm. Mm. Oo, oo, oo. Oo. Oo. Oo. Mm, mm. Oo nga. Mm. Ah, I see. Mm. Oo, oo. Mm. Oo. Oo, oo. Oo ayan nabanggit mo nga yun sa negatibong epekto na sa kakilala mo. Eh meron ka ba namang maibabahagi sa positibong kwento, halimbawa yung kaklase mo or kaibigan mo, or anak ng kamag-anak niyo, or ng kapatid mo, na talaga nag-improve dahil sa mga online tutorials sa gaya ng sa YouTube, or sa apps or iba pang interactive tools?
Ah, okey.